واضح إن حضرتك من محبين الموسيقى جدًا. بس قُل لي بقى أنت لو في بيئة مُشتركة مثلًا، ومعاك زميل أو زميلة، وأنت حابب إن أنت تشغل موسيقى، ما فيش سمّاعات بقى هنفترض إن ما فيش حاجة هتحُطها في وِدانك، وحابب إن أنت تشغل موسيقى، والزميل ده مش عايز، أنت إيه هتتصرف إزاي ساعتها معاه؟
امم. بُصي هُو كده، كده حسب قواعد العمل اللي أنا موجود فيه، هل بيسمحوا مثلًا بموسيقى، هم ممكن يكونوا مشغلين موسيقى هادية، والّا لأ. لكن طبعًا أنا ما أقدرش اجبره، لأن إحنا في نطاق عمل آآ ما أقدرش أجبره إن اشغل موسيقى آآ في ال يعني تبقى موجودة في الخلفية هو آآ، أنا ربنا مدّيني القدرة إن أنا اسمع موسيقى واشتغل هو ممكن لأ، فهو أنا باحترم حاجة زي كده، باحترم الرغبات في حاجة زي كده فما أقدرش اشغل موسيقى و والكلام ده كله، فهاشوف قواعد العمل، آآ في الحاجات اللي زي كده، وهاحترم طبعًا آآ هو مثلًا، عا عايز يشغّل ممكن هو يبقى عايز يشغّل موسيقى آآ بصوت عالي، أو بيشغّل مهرجانات أو بيشغّل يعني حاجة مش مناسبة، فأنا اللي ما أرضاهوش على نفسي لأ، اللي ما أرضاهوش على نفسي حسب قواعد العمل برضه هل مسموح باستعمال الموسيقى والّا لأ بصوت عالي، وما أعتقدش في مجتمع دلوقتي، فيه يعني موسيقى ب ب بصوت عالي يعني، أو موسيقى أساسًا هو الناس يعني نادرًا يعني، هتلاقي في بيئات عمل مشغّلة موسيقى عمومًا في الخلفية بسيطة آه، عشان بس ال الموظفين ما يناموش ففي موسيقى وراكُم كده بس عشان م آه الجو الهادي أوي بينيِّم.
آه، وقتها بقى، أنت هتتصرف إزاي؟ بالضبط. طب أيوه، عشان تفَوّقُهم. طب خليني أسألك سؤال خليني أسألك سؤال أخير، أنت يعني في مرّة فاكرها مثلًا، آآ كنت نفسيتك زي الزفت، أو مش متضبط وفي مود وِحش أوي و وسمعت موسيقى مُعينة أو أغاني معينة، وخرَّجِتك من المود ده، ولو آه، إيه الأغنية اللي سمعتها؟